Ouais, ouais, ouais, en fait, c'est ça les aliments, heu, mmh, qui sont produits chez nous, en fait, enfin
Et dont on et dont l'être humain a énormément besoin, mmh.
Ouais, exactement, hein, porteur de beaucoup de de vitamines et cetera et en fait, sans les abeilles et bah, en fait, heu, on pourrait pas, heu, on pourrait pas du tout avoir accès à cette, heu, nourriture-là
Mmh mh. Ah d'accord.
parce que du coup les le ce qui fait qu'en fait la fleur, tu vois, bah, il y a, par exemple, il y a la fleur de cerisier, il y a la fleur du pommier et cetera dans les dans les arbres et ce qui fait qu'en fait ça ça va devenir comment?
Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ils butinent, c'est ça? Elles elles butinent, les abeilles, c'est ça, en fait? Elle voient ah ouais, ouais, OK.
Exactement, ouais et ce qu'il fait que ça va devenir, heu, des fruits, c'est, heu, c'est la pollinisation donc, en fait, il faut absolument, heu, des abeilles
Mmh.
pour pouvoir, heu, obtenir le fruit.
Pour pour qu'on continue et concrètement, qu'est-ce qui se passerait dans nos assiettes, heu, si les abeilles, heu, allaient disparaître?
Bah, on aurait un un appauvrissement, je pense de il nous manquerait quand même beaucoup de de fruits et légumes qu'on ne pourrait plus récolter ah oui, oui, ce serait ce serait ce serait vraiment critique
Beh, en fait, ça serait grave!
et hem, les gens s'en s'en rendent pas vraiment compte
Eh, non!
je trouve, surtout que l'abeille c'est, heu, c'est une espèce qui est menacée
Mais alors, attends, heu, juste avant la le le fait que ce soit une espèce menacée, concrètement, ça elles pourraient même voir l'extinction d'une forme d'humanité! Quand même pas?
c'est une es Mmh mh. Peu peut-être, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, <chuckles> on peut peut-être pas aller aussi loin, je
Ah, quand même! <laughs> Non mais tu tu en mets tu mets tellement d'importance, ça fait peur. Je me dis qu'est ce qui se passe? <chuckles>
Oui, oui, peut-ê peut-être pas à ce point mais heu, mais en effet, en fait, ça ça appauvrirait vraiment, heu, le contenu de nos assiettes.

Les fabricants de miel?
Hem, oui, merci, <chuckles> les fabricants de miel, heu, doivent, en fait, passer par, heu, par ça et et je sais qu'il y a pas longtemps, hem, il y avait une étude qui avait été réalisée sur, heu, une, heu, une quantité de miel, en fait, des des miels de marques différentes et en fait, heu ouais et il y avait, en fait, heu, plus de 30 %, heu, des miels qui n'étaient pas du miel, en fait, quoi, sur un échantillon. Ouais, qui était pas d'origine et qui étaient, heu, des mélanges de sirop avec un petit peu de miel et cetera mais c'était pas du tout du miel et alors qu'ils étaient vendus comme, heu, du miel, heu, 100 % miel et cetera, quoi.
Mmh mh, ouais. Ouais. De fabrication? Oui, voilà, de marque, OK, d'accord, j'ai compris, ouais. Qui étaient pas d'origine? Ah! Mais c'est horri! Dingue! Et qu'est-ce qui menace les plus grandes menaces, heu heu, pour les abeilles? Hem, tu tu tu parlais de du réchauffement climatique mais est-ce qu'il y a d'autres grandes menaces qui pèsent sur elles à l'heure actuelle?
Ouais, bah, il y a les pesticides, heu, l'utilisation, heu, de plus en plus de pesticides parce que, du coup, les
Ah, bah, oui.
les les, bah, en fait, les plantes, enfin, non pas les plantes mais les, heu, les insectes
Comme un poison? Oui, là où elles vont butiner? Là où elles vont butiner, c'est ça?
Ouais, enfin les les les, mmh, les in comment on appelle ça? Les, heu les insectes qui viennent attaquer les plantes, en fait, deviennent de plus en plus résistants aux pesticides.
Ah, je vois pas, non. Ah comme une petite bête. Ah! D'accord, OK, d'accord, j'ai compris. Ouais, OK.
Et donc du coup, on est obligé de créer des pesticides qui sont encore de plus en plus, heu, puissants ouais et en mettre de plus en plus et du coup, hem, du coup, bah, en fait, les animaux, <chuckles> les les insectes, heu, les abeilles qui, eux, ont besoin d'être sur ces cultures-là, eh ben, en fait, sont aussi exposés aux pesticides et du coup, ça peut aussi être compliqué, heu, à ce niveau-là. Il y a des maladies, il y a aussi, ben, comme je disais des petites bêtes, il va y avoir des acariens et cetera qui vont pouvoir, en fait, heu, bah, faire du mal aux abeilles.
Costauds? Oh là là! Mmh mh. Je com je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais.